あ、そうなんですね。それはまあ、本当に何ていうのかな、お仕事とかと比べると、そこまでこう、埋もれてって消え去られて葬られることもないから、まあ、スマホでいいか。みたいな感じなんですね。
はい。 うん。 はい。 はい。 うん。 あ。 まさにそんな感じです。そんなに、なんか、焦って探すようなことはまずないなっていう、あの、内容なので、それこそあの、メモ帳。あの、アイフォンのメモ帳に自分が思いついたレシピは、あの、ばーっと、あの、なんだろう、ワードみたいな感じでずっと下に続けて、なんか、タイトル料理名のなんかタイトルを書いて、ざいなんかこの、思いついた材料と作り方を書いてっていうのを、もう、すごい長さで今記録されているんですけど。
うん。 はい。 うん。 ああ。 はい。 うん。 ええ。 面白いですね。うん。
なんか <chuckles> 検索機能を使うとすぐその場所に飛べるので。